Hello, magandang, ah, hapon.
Hello. Magandang hapon din sayo, kumusta po?
Ayos lang at ito wala na si araw, pero yung init iniwan niya. <chuckles>
Hmm, nandito pa rin, oo, tama. Diyos ko, kahit parang feeling ko kahit naka-aircon, napakainit pa rin. Pati aircon nakiki ano. Eh, kasi yung mga bagets ko sobrang ano, pawisin. Oo.
Oo. Ay, na sana all naka aircon. <chuckles> Ah, kaya nga. Totoo naman. Oo, mahirap naman din talaga na ayan, maanuhan na kasi maninipis din ang balat ng mga kabataan ngayon 'di ba, sila'y madalas
Ah. Oo. Nako, sigi. Masyado silang ano, pawisin nakakaawa naman kung laging tumutulo yung pawis, kaya ayun.
Oo. Totoo aya Ayan tanong ko lang, ah, ah, ayan aware ka ba na talaga yung AI ginagamit na sa lahat?
Ayan. Ano po, sige po. Oo.

Ayan, lalo na ang mga office work o sabihin natin, ah, mga, ah, ayan, mga editing o kaya sabihin natin mga graphic designer. 'Di ba, kahit nga lang sa A ah, ChatGPT, ah, mag-chat ka lang kung ano ang gusto mong gawin nila, matik na, 'di ba? Siyempre ayung mga pa-handmade na mga paintings o kaya mga, ah, home decoration, mga 3D make ah, makeover. Talagang nawawalan na yung mga tao ng panahon o tsansa na, ah, pakita yung galing nila sa ganon, kasi AI na madalas gumagawa, 'tas minsan mas pa. Oo. Di na gaanong
Oo tama, mm. Editing, tama, oo. Oo. Oo, 'yon. Automatic na 'no? Oo. Tama. M tama, oo. Tama. Mm. Mm. Ayan, paperless na 'no? Mm, kahit mga reports ngayon.
Ay, totoo kahit na sa pag-aaral ngayon, eh, naha sa internet na lang sila o sa AI nalang sila nagre-rely oo, 'di ba?
Oo. Totoo. Mm. Oo, kaya yung iba rin, eh, minsan parang napapraning na yung iba. Kunyari may nararamdaman lang sila, hindi na sila magsi-seek ng ano, ng hindi na sila magpapa-check up parang, "Ay, igo-google ko na lang 'to, ano kaya? Ito yung mga nararamdaman ko." So, meron ding hindi magandang ano 'no, ng epekto nung AI natin o yung mga technologies ngayon.
Oo. Oo. Oo.

So, ayun sa tingin ko hindi lahat ano, ah, kumbaga hindi lahat magandang epekto kung, kung lahat is, sa technology na natin ngayon, ah, aasa 'di ba, tingin mo?
Oo. Tama, ayan kasi ka dapat naman talaga na, ayan sumabay tayo sa kung ano nauuso. Ay lalo na sa teknolohiya kasi, 'pag hindi mo naman talaga, ginusto, o mapag-iwanan ka, di ba. Lalo't na iyong mga matatanda ngayon, yung mga parents natin nag-aadjust pa rin sa cellphone, ‘di ba?
Oo, yun din. Mapag-iiwanan. Oo. Oo. Ay oo, yung nanay ko nga talaga ano siya, hindi siya ganun ka-techy. Ang cellphone niya is, yung de-pindot pa.
Oo.